Mhmm, <tsk> esatto. Ehm, anche il comune ad esempio non è che ci aiuta più di tanto, perché e poi, sai, dopo il Covid io ad esempio ho lavorato nella ristorazione e vedo che dopo il Covid le persone hanno richiesto sempre di più la plastica, proprio per evitare disagio. Quindi anche il caffè il caffè nel bicchierino che oltretutto ti fa malissimo.
Mh. No, no. Sì. Sì. Mh-mh. Okay. Sì, sì, è vero, è vero, purtrop Eh, sì. No, no, ti prego, però, mhmm, f a parte che de ce cioè nel senso, e ehm, il caffè è bollente, no, va a finire che la la la plastica si scioglie un po' comunque, cioè nel senso
No, no, fa malissimo il caffè nel bicchiere.
Sì, ma anche le bottiglie d'acq io pe io purtroppo compro le confezioni di di di acqua, quella di plastica, ma se tu ci fai caso se la metti un po' al sole dopo l'acqua fa schi cioè nel senso ehm, perché la bottiglia un po' tende a sciogliersi, quindi fa schifo l'acqua.
Ah-ah. Sì, sì. No, no, ma infatti, ehm, a volte cioè se la compriamo dobbiamo stare sicuri che la beviamo perché se la dimentichiamo in macchina, significa praticamente buttarla, perché poi con questo caldo diventa un brodo. Ehm
Sì. Sì. No, eh, non si può ehm non si può bere più. No. Assolutamente. Allora, io le bottiglie le uso di plastica, però i bicchieri di vetro e anche i bicchierini del caffè. A meno che non venga qualche ospite un po' più estraneo che io non con con il quale non ho tanta confidenza capito?
Ah oka no quello sì: tipo quando capita che viene, che so, l'idraulico <chuckles> o comunque qualcuno eh, allora il bicchierino. Ehm, sì, sì, sì. Oppure quando siamo veramente in tanti, tipo giornata di feste, Natale, insomma lì
Esatto. Sì, sì, sì. Ah, sì, sì, sì. Anche i piatti lì ci sta, ma se lo fai una volta su trenta okay, se lo fai tutti i giorni è un altro tipo di discorso.
Però anche lì sai, ehm, come piatti, uhm, ultimamente anzi anziché comprarli proprio di plastica ci sono questi tipo di cartone biodegradabile, ehm, e prendiamo questi. I bicchieri quando li trovo perché costano pure un occhio della tes
Mh, okay. Ah-ah. Sì. Però purtroppo costano molto di più, eh, costano di più.
Costa tipo, mhmm, ma neanche tra i 15 e i 20 bicchieri, ehm, sono capaci di chiederti un eh?
due, tre euro. 2-3 €.
Ehm, sì, capito, quindi costicchiano. Mh.
Sì, è tantissimo perché la plastica normale, pu cioè purtroppo è pure economica. 1€ compri, boh, la confezione di bicchieri da, boh, duece cento, 200 con là con un euro ca manco 15 bicchieri. Cioè questo è il fatto, capito, purtroppo. È un po' costosa.
No, no è ve Mh-mh-mh. Sicuramente il fatto che le persone comunque siano tanto incivili non ci deve però, ehm, fare perdere insomma le b le nostre buone buone abitudini, perché l'importante è anche dare il nostro piccolo piccolo contributo, ecco, questo è importante.
No. No, assolutamente. Sì. Ma anche la bottina d'acqua, io se cammino per strada così io la mantengo in mano, magari ho sete, non ho la borraccia, la mantengo in mano finché non acchiappo un cassonetto, sai, perché sono proprio plastica, carta, pure in mezzo alla strada, o me la porto a casa. Cioè non è che mò che
Mh-mh. Esatto. Esatto. Ma anche per i detersivi io talvolta compro le ricariche invece di comprare di nuovo il bidone grosso.
Eh, sì, sì, sì, sì. No, no, anche anche mamma, devo di la verità. Guarda, scappo, <chuckles> ci sentiamo.
Bene, ottimo dai. Sì, anche io, anche io. Alla prossima allora, ciao.
Buona serata, ciao.